Olha, é isso é isso que eu ia falar, tipo, às vezes dependendo do do que eu vou trabalhar, eu gosto de pôr uma música animada alguma coisa que realmente me bote pra cima, dependendo, né, do do trabalho que eu estou fazendo, se eu estou fazendo um trabalho, hã, de direito, eu estou fazendo um trabalho de direito à imigração, estou resolvendo alguns processos aí de um pessoal que tá se mudando pra Europa, né, e eu não vou estar em contato com ninguém, não vou ter áudio, não vou ter nada, aí eu boto uma musiquinha animada, às vezes boto uma música calma, às vezes até um pagodinho eu não estou ouvindo enquanto eu estou resolvendo as coisas, agora
Tá. Aham. Que legal, aham. Tá. Então, você consegue se concentrar naquilo que você está fazendo e ouvindo a música ao mesmo tempo, a música não atrapalha sua a sua concentração naquilo que você tá trabalhando.
Exatamente. Não, não, me ajuda me ajuda, porque às vezes eu fico muito concentrado e muito perfeccionista e a música me ajuda a ficar mais relaxado, e fazer aquilo com menos peso ali entendeu, fazer aquilo com mais tranquilidade, só que depende dos momentos, né, agora se eu estou resolvendo uma coisa muito séria, né, tipo uma coisa complexa, eu não vou botar um pagodinho, não vou botar uma música eletrônica pra tocar nem nada, no máximo eu vou botar um jazz bem baixo, que eu tenho um gira discos, né, tem um
Ah. Tá. Tá. Certo. Uhum. Uhum. Te Ah uma vi vitrola, vitrola.
uns vinis aqui em casa também é como se fosse uma vitrola isso, né, estou morando em Portugal a gente acaba pegando o jeito que o pessoal fala aqui, né, as palavras.
As palavras é. Tá. E e você tem você tem isso, olha que bacana.
E aí às vezes eu boto né, um Tenho, tenho, tenho fica do lado da minha cama, eu gosto muito d-o do som, né, que o vinil faz, é diferente, né.
É. E é um som mais, eh, mais mono, né, não é aquele som s não é um som, assim, tão, né, com tanta com, né, meu filho gosta também de vitrola, engraçado isso como a geração volta gente. <laughs> É.
É verdade, é verdade. <laughs> É verdade, é verdade. E aí eu tenho alguns vinis aqui em casa também, tipo, tem um que eu gosto muito que é um vinil japonês, né, da uma banda chamada Fishmans, né, e tem uma música que tem 30 minutos, então às vezes eu boto essa música ali, entendeu, e vou fazendo as coisas e às vezes a música nem acabou já terminei o que que eu tinha pra fazer, né.
Aham. Tá. Uhum. Tá. Olha só que bacana, e aí, assim, você entre, por exemplo, escutar uma música no do o vinil, por exemplo, e escutar uma música, assim, eh, que tem que já, né, uma música que foi digitalizada, que não tem nenhum ruído nem nada, você tem uma preferência ou depende do momento?
Aham. Sim, sim, sim.